,ayan. Ayun 'no, sa ano, tipikal siya na ano, ah, pa istoryang pamilya. Yung parang alam mo yun, yung kasama yung lola niya, na siya nag-alaga 'di ba. Kasama niya lumaki tap mm, tapos, eh, kasi ang lola niya parang laging nagtitinda ng lugaw araw-araw. Alam mo yun, naglalako-lako tapos siyempre parang sa sobrang, ano yun simple lang yung buhay nila pero alam mo yun, hindi niya alam na nag-iipon pala yung lola niya simula nung pagkabata niya. Ayan, kasi parang alam mo ka lang ang hirap ng ano nila, buhay, eh, parang gano’n. Tapos siya ata wala siyang trabaho, naghahanap siya ng trabaho tapos hindi siya makahanap. Siyempre parang sa sobrang katandaan ayon, ano na, nabawian siya ng buhay. Tapos 'di niya alam na may pinamana pala sa kaniya yung lola niya. Alam mo yung sa araw-araw na kasi kahit sobrang tanda niya nagtitinda siya ng ano, lugaw talaga nilalako-lako niya, iniikot-ikot niya.
Mm. Mm. Mm, laking lola ganun. Mm. Ah, oo. Ah. Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Hmm, mm. Hmm. Oo. Yun yung ano, pera yung pinamana?

Oo naman, alam mo yun parang kasi minsan akala natin drama-drama lang pero alam mo yun. Oo, nangyayari din naman sa buhay 'di ba. Siyempre, patutunguhan ng kamatayan may nawawala, may hanggang dito lang ang buhay, yung mga ganiyan ba. Na minsan masakit lang panoorin tapos alam mo yun, pero nangyari talaga sa buhay yung mga takot na ganiyan kailangan nating kaharapin, 'di ba. Kasi ayan talaga ang buhay, parang ganiyan ang proseso. May simula at may hangganan din ‘no. Yung mga ganiyan.
Mm, mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, tama. Mm, mm.
Pagkakata